Kalau ada pengurusnya kan setiap Dasawisma itu ada pengurus. Misalnya ketua, sekretaris, kemudian apa, bendahara gitu kan. Ya itu dipilih secara ini sih, secara apa namanya bersama-sama gitu kan. Nanti, eee, setiap ber setiap tahun itu akan berganti gitu. Jadi ganti, ya nanti, eee, pengurusnya gitu. Jadi nanti bisa heeh, supaya bisa saling belajar ya, jadi pun masing-masing punya pengalaman gitu, kayak gitu.
Mhm. Mhm. Setahun sekali ya. Hmm. Iya, betul betul. Oke. Nah, ini selama sudah berjalan ini ter eee, di PKK atau di Dasawisma, kendala yang berulang selalu terjadi itu kira-kira apa, Kak? Karena pasti nggak nggak nggak lepas dari apa pun itu, nggak, eee, lepas ada se kendala walaupun kecil pasti ada gitu, nah kira-kira apa tuh, Kak?
Mhm. Ya yang pertama itu, ini ya, eee, tidak semua orang itu merasa percaya diri untuk menjadi pengurus gitu kan. Jadi, kecenderungannya kan, "Udahlah terusin aja pengurus lama," apa segala macam. Padahal kan tujuannya kan sebenarnya untuk berbagi pengalaman supaya belajar ya jadi ketua seperti apa, sekretaris seperti apa, bendahara seperti apa, kan gitu. Jadi, nanti saling menularkan, eee, apa namanya, pengetahuannya kan kayak gitu. Nah, kemudian yang ke-2 itu kendalanya ini ya anda orang-orang yang memang menutup diri kan. Jadi ya tidak terlalu tidak terlalu mau ber eee, gabung atau bergaul, eee, dalam apa namanya, eee, kegiatan gitu. Hmm hmm.
Oke. Mmm, oke. Betul. Mhm mhm. Mhm. Mhm. Oh, oke. Iya. Mhm. Kegiatan lingkungannya ya. Nah, untuk menyiasati itu apa yang sudah dilakukan, Kak, kira-kira?
Ya, kalau apa namanya, tidak mau datang ke misalnya apa, pertemuan rutin Dasawisma gak ada masalah. Cuma kan, eee, karena kesepakatan bersama setiap u eee, anggota dari ses eee, Dasawisma setiap rumah ya. Maksudnya, eee, setiak kan 10 sampai 15 rumah. Nah, setiap rumah itu kan, eee, diwakili oleh ibu gitu kan yang ada di situ. Kalau misalnya, eee, apa namanya, ibunya tidak berkenan hadir gitu atau tidak ada ibunya misalnya gitu, ya ini yang penting ada ini ya, eee, apa, iuran iurannya itu, eee, tetap bayar ya kan. Karena kan ini digunakan bersama gitu kan, nanti kalaupun ada sisa itu kan dibagi, itu sih. Jadi apa namanya, eee, tetap fleksibel. Cuman kan harapannya ini membangun kebersamaan gitu kan, kebersamaan dan gotong royong juga, eee, apa ya, eee, istilahnya karena PKK jadi tujuannya kan untuk, eee, pemberdayaan perempuan gitu. Mhm.
Ya. Mhm. Mhm. Perwakilan. Oh, iurannya. Oh, oke. Betul betul. Mhm. Iya. Oke oke. Kalau, eee, keterlibatan misalnya generasi muda atau, eee, anak muda di di level yang sama seperti ini, apakah itu jadi bagian dari satu, eee, rencana kerja dari PKK atau Dasawisma atau mereka memang mempunyai organisasi sendiri gitu?
Mhm.

Nggak ada, jadi kalau untuk, eee, dasawisma ibu-ibu itu memang, eee, apa namanya, kayak ada punya kas, gitu kan. Jadi punya kas, nanti kas itu digunakan untuk, <clears throat> keperluan bersama, namun kalau misalnya ada sisa, akan dibagi, gitu kan. Jadi, kayak apa namanya, ada tabungan bersama LAKAS itu tadi, eee, ya eee, tujuannya kan misalnya gini, untuk sosial, gitu, misalnya ada yang, eee, sedang kesusahan gitu kan, kemudian ada yang mungkin lagi melahirkan gitu gitu kan. Terus, apalagi ya, intinya, eee, sosial tujuannya, gitu kan. Kemudian nanti juga kalau misalnya ada acara-acara, besar itu, eee, nggak perlu lagi mengeluarkan uang masing-masing, gitu kan, jadi cukup mhm, tinggal ngambil dari kasnya dasawisma, kayak gitu, kalau untuk pendataannya.
Oke, mhm. Oh, oke. Mhm? Mmm, benar benar. Iya. Iya. Oh, sudah ada langsung ya? Oh, oke. Nah, ini kan kalau perumusannya mungkin, eee, aku nggak tahu nih, apa memang diberikan langsung, eee, oleh dasawisma bisa merencanakan, hal-hal yang akan dilakukan? Atau, harus ada persetujuan dari, eee, pihak-pihak yang lebih tinggi lagi, itu gimana Kak?
Eee, jadi kalau dasawisma itu tinggal mengikuti, eee, 10 apa namanya, 10 ini ya, 10, mmm, <tsk> apa ya istilahnya tuh, eee, pokok 10 program, pokok PKK, gitu. Jadi 10 program pokok PKK itu kan sudah ada apa aja yang bersai eee, berkaitan dengan sandang, papan, pangan gitu kan. Nah, itu aja yang diimplementasikan, nanti, eee tujuannya itu, eee, kegiatan yang ada di dasawisma dilaporkan pada saat ada, eee, pertemuan PKK, RT, gitu. Jadi, nanti disampaikan, masing-masing dasawisma itu punya, eee, kegiatan apa aja, perkembangan seperti apa, pokoknya laporan, gitu ya. Nanti RT-nya punya aktivitas atau program apa, nah itu dicocokkan, sama programnya dasawisma, gitu.
Oke. Oh, oke, sudah ada ya? Mhm. Mmm, oke. Mhm? Oke, ini sudah berlangsung berapa lama Kak? Atau semenjak tinggal di sana, ini sudah ada?